Theo cậu nghĩ thì có là gì lý do ngon thì tại sao người ta hay ăn đồ chiên vậy? Có phải là vì tiện lợi không hay vì nhanh hay vì cái gì khác không?
Ừ, đó, có cũng là một phần đấy, bởi vì là cái đồ chiên thông thường là người ta cũng làm rất là nhanh và nó cũng nóng, giòn nữa, cho nên là cái việc mà ăn đồ chiên, ơ, ờ, nó rất là tiện lợi khi mà mình thèm muốn một cái gì đó mình đang đói bụng á, thì ăn nó cũng, ưm, cuốn hút lắm và nó, à, có thể mua được ngay lúc đó. Và cái việc ăn đồ chiên hầu như, a, mình nghĩ rất là nhiều bạn thích bởi vì nó có kèm theo cái nước nữa, như lúc nãy mình nói á, thì ăn cảm giác nó đã khát. Ừm, nó có ga nó đã khát hơn lúc đó.
Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. Cái nước nước có ga, đúng không? Ừm, bởi vì tớ thấy tớ thấy không chỉ là, kiểu, về mấy cái nó làm nhanh đâu, nó làm nóng đâu, mà tớ thấy là bởi vì cái ấy nó cả phổ biến à cậu ạ, đâu đâu cũng có. Ví dụ như là ở cổng trường này, trong cổng khu công công viên này, hoặc là cổng, ví dụ như là cổng các, a, dưới cổng văn phòng này, thì đâu đâu người ta cũng bán mấy cái đồ, kiểu, ăn vặt chiên xù, chiên dầu như thế, bởi vì nó, kiểu, nó nó mang nó tính tiện lợi đâu đâu người ta cũng mua được, có có cân đối phát có cơn đói phát người ta đi mua luôn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Phổ biến. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. À, vậy theo cậu nhá, vậy những cái đồ chiên đó ấy thì theo cậu thì nó nó nó có những cái điều nào mà không tốt cho sức khỏe thì cậu có thể phân tích thêm được không? Theo cậu?
<clears throat> Ừm. Theo tớ ấy thì là có một số, kiểu, không tốt, ví dụ như là, kiểu, tớ theo tớ biết theo, kiểu như, kiến thức tớ biết, thì cái việc ăn h ăn nhiều dầu mỡ mà cho cơ thể sẽ dẫn đến cái bệnh, à, Cholesterol nó sẽ ảnh hưởng đến đúng rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Ừm, nó sẽ ví dụ như là cơ thể sẽ tích nhiều dầu mỡ và không không có tan đi các thứ ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ăn dầu mỡ, đúng hông? Đúng rồi, đó là yếu tố thứ nhất. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng! Rất là hay bị, à, gan nhiễm mỡ này, rồi mỡ máu hay là vân vân. Thì cũng rất là nhiều.
Ừm. Chuẩn, chuẩn, thế là các bệnh các bệnh về mỡ các bệnh về mỡ nó rất chi là nhiều. Cậu thì sao? Cậu có, ơ, biết ăn ngoài như đấy ra còn tác hại gì nữa không?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, mình ừm, mình cũng nghĩ đó là cái tác hại mà đầu tiên ấy, đó là vì ăn nhiều dầu mỡ nữa. Thứ hai nữa là cái việc mà mình ăn đồ chiên thì thường thường cái dầu đó người ta sử dụng chiên đi chiên lại nhiều lần. Đấy, cho nên là nó sẽ ừm, nó cũ cho nên nó sẽ có những cái cái chất nó nó bị, ờ, gọi là, dùng nhiều quá nó biến đổi chất, ừm, phân hủy ra đấy. Ừm. Thì nó sẽ rất là không tốt cho sức khỏe.
Ồ. À, cái dầu chiên, đúng không? Dầu cũ. Đúng rồi, đúng rồi. Phân hủy ra rồi. Dùng nhiều quá, đúng rồi, nó phân hủy ra rồi, đúng rồi. Tớ thấy là đúng rồi, trên, a, trên mạng cũng như bài báo nó cũng thể hiện về số một cái quán ăn vặt lề đường ấy, thì họ những cái dầu dầu dầu chiên đi nó đen cả ra và nó khó tìm thay đi. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Chính xác. Ừm, đúng rồi, cái dầu của nó đen lắm và cậu nếu như nếu như cậu mà đọc một số cái bài báo chắc là cậu thấy cái dầu đó là cậu không bao giờ cậu dám ăn nữa. Nếu thực sự cái dầu đấy á, ừm, người ta đi kh thu gom lại, tức là người ta đi thu gom lại những cái dầu đúng rồi họ lọc ra, sau đó không biết làm cách nào mà họ lại cho vàng trở lại được đấy.
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Nó, kiểu đi thu gom lại xong rồi họ lọc ra. Ờ, ở nhà hàng, đúng rồi. <chuckles> Cái đấy <clears throat>
Đấy, cái đó là nó cực kỳ là là ừm, mặc dù mình biết vậy nhưng mà nhiều khi mình vẫn cứ ăn là bình thường. <chuckles> Không có vấn đề gì.
Ừm. Ừm. Ngoài ra còn tớ thấy còn một cái, a, về cái phần nguyên liệu ấy thì cậu có biết về cái nguyên liệu sử dụng nó như thế nào không?
Ừm, ừm, chính xác.

Ừm, mỗi lần ăn xong là vừa, à, à, nó đã khát mà ăn, ơ, à, không bị ngán. Nếu mà không có cái đó thì nó cũng khô khan lắm, nó cũng cũng ngán lắm. Ừm, mà cái đồ chiên đó không bị mình cũng không, à, tò mò rất là muốn biết cậu ăn cái tần suất nó có nhiều lắm không? 1 tuần có thể cậu ăn khoảng mấy lần, hay là 1 tháng mấy lần? Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm, à, cái, a, tớ kể thật với cậu, cái hồi sinh viên thì tớ rất chi là nghiện luôn, ngày nào tớ cũng rẻ đi ăn được. Ừm, nhưng mà cái nhưng mà là tùy thuộc kinh tế nữa nhá. Ví dụ như là hôm nào giàu giàu, tớ sẽ đi ăn, a, gà rán các thứ, còn hôm nào nghèo nghèo
Ừm. Ồ, vậy á hả? <laughs> Ừm, ừm, chính xác rồi. Hôm nào hôm nào mà có tiền đầu tháng chẳng hạn ha. Ừm, ừm.
Đúng rồi, còn hôm nào nghèo nghèo thì tớ sẽ đi ăn, a, cá viên chiên hoặc xúc xích chiên chẳng hạn ấy. Tớ thấy cái tần suất đấy nhưng mà đấy là cái hồi trẻ trẻ thôi, thì là lúc đấy, kiểu, tớ ham ăn, nhưng mà bây giờ lớn lên thì tớ đã biết cách, ưm, cân đối phù hợp rồi. Còn cậu thì sao? Cậu có hay ăn không? Ừm hưm.
<laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, cân đối lại rồi ha, kìm hãm thực sự. Ồ, có, mình, à, cũng giống như cậu đấy, à, đi đi ra ngoài dạo dạo mà trời mát mát, nên đôi khi mình thấy người ta bán cá viên chiên nè rồi là những cái đồ chiên chiên xâu xâu đấy, cứ thích lại làm mấy cái rồi bỏ trong hộp rồi lại ngồi ngồi ghế đá ăn đấy thì, à, rất là chill chill, <laughs> ừm. Cảm giác với bạn bè ngồi đây công viên công viên ăn hoặc là bờ hồ bờ suối nào ăn đấy thì vừa ăn vừa nói chuyện thì mình cảm giác nó rất là dễ ăn và ăn mà nhất là những cái buổi mà nó hơi dở dở buổi đói bụng nhá, thì mình cảm giác rất là ngon luôn. Ừm. Cho nên đó cũng là một cái cái việc ừm.
Ừm. <laughs> Ăn với với cả đi ăn cảm giác cùng bạn bè nó cũng vui, đúng không cậu? Ví dụ như cả tất cả cùng ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm. <chuckles> đúng rồi. Ưm, theo cậu nghĩ thì ngoài, à

À, buổi tối hôm nay của mình cũng khá là tuyệt vời, thời tiết rất là mát mẻ, thì cũng chill chill vừa a, mình cũng, ơ, hôm nay mình cũng ăn trễ, vừa ăn xong á. Thì, à, vừa vào đây luôn, ừm.
À, cậu ăn cơm chưa? Ừm hưm, cậu ăn cơm chưa? Ồ, thế hả? Thế, ừm ừm, thế tình hình là tớ có một cái đăng câu hỏi cũng, ờ, vướng cũng cái chủ đề nhá, bởi vì hiện giờ đang tranh cãi rất c tr trên mạng rất chi là nhiều ấy. Thì trên mạng thì cũng như trên các, a, Facebook, rồi ti vi thì nó the thể hiện cái tác hại của đồ ăn chiên không dầu ấy, thì không biết là cậu có, ơ, thích ăn cái đồ chiên không dầu không? À, đồ đồ chiên dầu không?
A ha, ô kê. Ừm, chủ đề gì vậy cậu? Ừm. À. Ừm, một cái này thì mình nghĩ đây là một cái câu hỏi rất là hay và thường xuyên mình thường, à, hay phân vân về cái điều này lắm đấy. Ờ, khi mà ăn đồ chiên á thì mình vẫn thích ăn đồ chiên dầu, dù biết nó không tốt đấy. Ừm.
Ồ, thế à? Ờ. <laughs> À, cậu thích à, c cậu cậu thích cậu thích nhiều à? <laughs> Ờ, đúng rồi.
Mình thích, và đặc biệt đặc biệt là bé nhỏ của mình, à, lại thích rất là thích cho nên là cái này nhiều khi hai bố con vẫn là ăn nhiều. Mà đối với mẹ nó thì mẹ nó luôn luôn, à, thấy hai bố con ăn nhiều quá hay cho nên nhiều khi cũng rất là hay bị la.
Wow! Ừm, tớ nghĩ là Hay nhỉ? Tớ nghĩ không chỉ là một cái bé nhà cậu đâu, mà tất cả các bé nhỏ thì hiện đều thích ăn mấy đồ chiên dầu hết. <laughs> Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Và kể cả người lớn cũng thích, đúng không? Nhưng mà người lớn thì ý thức được là nó ăn không ăn nhiều không tốt đấy, cho nên là vẫn có cái cảm giác hơi e ngại. Ừm, ừm, vậy thì cậu nghĩ lý do gì nha để mà ăn đồ chiên dầu v ờ, mà vẫn hấp dẫn nhiều người như vậy?
Đúng rồi. Người lớn thì người lớn thì người lớn thì, à, họ có thể thay đổi được. Ưm, người lớn người lớn có thể họ thì, kiểu ừm. Ờ. Ừm, tớ nghĩ cái lý do đầu tiên là nó ngon. <laughs>
Ừm. Ừm, đúng, ngon thì không thể phủ nhận được rồi, mình cũng ngon. Ừm.
Nó ngon. Bởi vì dựa trên các món tớ được ăn ấy, ví dụ như là gà rán này, xong xúc xích rán này, xong ví dụ, ưm, như cá viên chiên các thứ này, thì tớ thấy là tất cả bọn nó đều được tẩm ướp một cái loại gia vị, ờ, tớ không biết miêu tả thế nào, nhưng mà, kiểu, gia vị thấy tớ ăn vào cảm giác nó, kiểu, dậy mùi, nó vừa miệng này. Đúng rồi, nó rất chi là ngon ấy. Thì cậu có từng c cái loại cái đồ chiên dầu mà cậu hay ăn là loại gì, cậu có thể kể cho tớ nghe được không?
Chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Núc Nó ngon miệng, đúng không? Ừm, nó rất chi là ngon. Ừm. À, đúng rồi, mình cũng ăn những cái món hồi nãy cậu vừa kể đấy, một là gà chiên nè, gà chiên, gà rán. Đó, hai nữa là xúc xích nè, rồi là cá viên chiên nè. <laughs> Ừm, ờ, cá nướng, cá rán, rồi tôm tôm chiên bột nè, tôm chiên xù nè. <laughs>
Ồ, gà chiên, gà rán. <laughs> Ừm. Xúc xích chiên, wow, cá viên chiên, ừm, cá nướng, cá rán, đúng không? Trời ơi, chắc cái lin uầy, c uầy, nhắc nhắc nhắc cái món hải sản chiên tớ lại thấy thèm nè cậu ạ.
<laughs> Mình cũng vậy đấy.
Ừm. Thế cái, ưm, nh đối đối với cậu thì lý do có phải là những cậu nghiện đấy có giống như mình không, hay là lý do khác?
Ừm.